Mhm, im Prinzip klingt das ja so 'n bisschen nach Projektmanagement, was du da so sagst. Also da, äh, hat man ja auch da hat man ja auch seine Päckchen und dann hat man die Milestones und et cetera, et cetera. Ähm, nutzt du da vielleicht so so Projektmanagementtools wie, keine Ahnung, Giro oder Gira oder so Sachen oder wie machst du denn so was, diese kleinen Schritte umzusetzen?
Joa, zum Beispiel. Hm. Mhm, tatsächlich
Und irgendwie auch im Blick zu haben oder zu planen.
Oh. Hm, also tatsächlich, sagt mir das Tool jetzt nix. Ähm, ja, ich habe da an ja, also, man kann da ja an, berufliche wie private Dinge denken. Zum Beispiel jetzt beim Sport, äh, habe ich zum Beispiel so 'ne App, die das ähm, wo ich halt, äh, mir selber Ziele setze und dann halt immer tracke über die App, äh, wie wie nah ich den Zielen komme. Und ich glaube
Mhm. Ah. Cool. So für die verschiedenen Sportarten oder nur n nur generell?
Äh, äh, nö, genau, also, so Körperfett Gew also, Körperfett und Körpergewicht, so was. Und genau und beruflich, ja, da habe ich eigentlich meistens so was wie To-do-Listen oder so was gehabt. Ähm, auch da konnte man mehrstufige To-do's, äh, anlegen, sodass man sagt, äh, ne, Schritt 1, Schritt 2 und so weiter. Ähm, genau, das waren eigentlich wären eigentlich so die 2 Tools, die mir da einfallen.
Ah. Fangen wir mal in To-do-Listen an. Ähm, hast du das für analog gemacht oder schon seit du das machst digital?
<giggles> Ne, also ich mache gar nichts analog, überhaupt nicht. Äh, ich habe auch nie in meinem Leben Post verschickt oder so. Äh. <giggles> Äh, ja. Ganz, äh, digital wie alles andere.
Oh. <laughs> Okay. Was nutzt du da? Hast du da Empfehlungen? Hast du verschiedene Programme vielleicht schon mal ausprobiert, dass du sagen kannst: „Okay, das hat den Vorteil, das hat jenen Vorteil oder Nachteil?“